ตอนแรกอะค่ะ เราไม่รู้เลยว่ามันดีหรือไม่ดี แต่พอตอนนี้เรารู้เลยว่ามันดีมาก เพราะว่ามันทำให้เราอะคิดเป็น แล้วก็กล้าที่แบบว่า เราจะแบบกล้าพูดกล้าแสดงออก และกล้าเป็นตัวของตัวเองเลยอะค่ะ คือเราเจอเลยว่าเราอะอยากเป็นอะไร อยากทำอะไร อย่างเช่น แบบวันนี้สมมุติเราแบบว่าเรา เรา เราไม่อยากไปเรียนแบดเนาะ เราก็บอกอาว่า "เออ วันนี้ค่ะ รับน้องนะคะ เดี๋ยวไม่ไป ไม่ไปเรียนแบดนะคะ" อาบอก "อา ๆ โอเค งั้นเดี๋ยว เดี๋ยวอาไปรับกลับบ้านแล้วกัน" คือแบบ มันง่ายมัน easy แบบ คือถ้าเผื่อเป็น ถ้าแบบเป็นแม่เราอะ ป่านเนี้ยนะ
อืม อืม อืม ดีเลยค่ะ อืม อืม อุ๊ย ใช่ไหม อา ถ้าเกิดว่าเรายังอยู่กับแม่ล่ะ? อา ยังไงคะ?
เออ ใช้ได้แล้ว คือทำไมไม่ไป อา แต่ถ้าเบื่อแม่บอกว่าไม่ให้เรียนเองอะ ก็คือไม่ต้องไป อา สมมุติแบบว่า วันนี้ไม่ต้องไป เรียนแบดนะ อะไรอย่างเงี้ย เออ แต่คืออาแบบให้คิดให้ทำ เนี่ยสมมุติแบบวันนี้แบบ "อ้าว ทำไมตื่น ทำไมตื่นช้าล่ะ?" "อ๋อมีเรียนครึ่งวัน" "อา โอเค" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือมัน มันง่ายไปทุกอย่างมันคือ มันคือเราอะ เออ
เราต้องเรียน <chuckles> อืม อา โอเคอยู่ อืม อืม เหมือน เหมือนเราก็แบบว่าได้อิสระมากขึ้นเนาะ แบบ โอ้ รู้สึกชิลที่แบบ บางทีการที่เราปฏิเสธไปอะ ถ้าเกิดว่าอยู่กับแม่ตอนนั้น โอ้ เขา ก็อาจจะโดนโต้ กลับมา หรือว่าอาจจะแบบ ฮ โดน ก็ยังต้องทำอะ ใช่ ใช่ แต่พออยู่กับอา แล้วก็เหมือนอาเขาก็เคารพในสิ่งที่เรา เราเลือก แต่ข้อเสียเลยมันก็เหมือนว่าเราก็ต้องรับผิดชอบเนาะกับผลเสียที่มันตามมา
เป็นเรื่อง เป็นเรื่องใหญ่อะค่ะ ใช่ ๆ ๆ

ใช่ แต่เอาจริง ๆ แล้วมันเป็นผลเสียที่เราแบบว่ารับได้นะ แล้วมันรู้สึกว่ามันทำให้เราได้ใช้ชีวิตจริง ๆ อะค่ะ มันรู้สึกว่า "เฮ้ย เนี่ยแหละคือการใช้ชีวิต" คือมันเป็นสิ่งที่แบบว่าในอนาคตเราต้องเจออยู่แล้วอะ เพราะว่าในอนาคตถ้าเราไม่ รู้อะค่ะ ความเสียใจทั้งหมด เวลาเราเลือกอะไรไป หรือว่าความผิดหวังอะไรอะ มันก็กลับมาที่ตัวเราเอง ต่อให้แบบแม่เลือกก็จริงอะ แต่คือความผิดหวัง หรือว่าความเสียใจในการกระทำทุกอย่างอะ ยังไงมันก็อยู่ที่ตัวเราอะ เออ แล้วเวลาเราเสียใจอะค่ะ หรือว่าเราผิดหวังอะไรเนาะ อาเราไม่เคยแบบมาตอกย้ำความรู้สึกตรงนั้นเลย อาเราบอกว่า "ไม่เป็นไร ถ้าอย่างนั้นน่ะ เดี๋ยวค่อยแบบมาคิดแก้ แก้ไขปัญหากันก็ได้" อะไรอย่างเงี้ย
เออ อืม อืม ค่ะ อืม ใช่เลย อืม อืม อืม โอ้ ดีเลยอะ เหมือนเค้าก็แบบว่าคอยสนับสนุนเราเนาะ แบบไม่ได้โทษเราเลย ถ้าเกิดว่าสิ่งไหนมันผิด แต่เราเองก็ต้องมีความแบบตระหนักมากขึ้นเนาะ โอ้โฮ ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ อืม
ใช่ ก็อย่างที่เรา บอก ใช่ ๆ เพราะว่าอาเราอะค่อนข้างวัยรุ่นนิดหนึ่ง ที่เราบอกว่า คือถึงจะอยู่ด้วยกันน่ะค่ะ แต่เขาแบบมีเพื่อน มีสังคมของเขาเนาะ บางทีคือเขาไปกับเพื่อน ไปกับอะไรอะ ทำให้เขาอะเข้าใจชีวิต และเข้าใจแบบว่าคนหลากหลายรูปแบบมากขึ้นว่า "เฮ้ย คนแบบเนี้ยต้องปรับยังไง?" เขาก็คือแบบเอาเรามาปรับอะค่ะ ภายในครึ่ง ครึ่งเทอมอะ ครึ่งเทอมก็น่าจะประมาณ 6-7 เดือนได้อยู่อะค่ะ ใช่
อือ เออ ค่ะ อืม อืม เข้าใจมากขึ้น อ๋อ ค่ะ อืม อืม ส อา โอ้โฮ เรารู้สึกดีมากเลยใช่ไหมคะตรงนั้นน่ะ ที่แบบว่าเราได้มาค้นพบตัวเองว่าจริง ๆ แล้วเนี่ย เราเป็นคนยังไง เราชอบอะไร แล้วเราได้ทำในสิ่งที่เราต้องการ